<giggles> Also, so zum Beispiel „Counter Strike“, da spielt man, hm, 5 gegen 5. Und, wenn man dann so einen Kumpel hat der kennt dann vielleicht noch 2, 3 andere, die man selber nicht kennt mit denen ist man dann im Team. So so entsteht halt so was.
Ah. Ah. Ach, da muss man nicht solo solo queuen so mäßig, ne?
Genau, dann und so ist halt spielt man halt öfter mit den Leuten, vielleicht auch mal o ohne diesen diesen Mittelsmann, dass man nur mit denen ist, und dann folgt man sich mal auf Instagram oder so. S so entstehen halt ja, ich will es nicht Freundschaften nennen, aber so entstehen schon gute Kontakte. Das ist ja auch irgendwie was Cooles.
Ah. Mhm. Cool. Ah, aber aber dann isses ja, w so so Kontakte sagst du da das ist ja schon mal 'ne andere Bezeichnung als Freund, ne? Äh, ist ist das sozusagen so 'ne wie wie kann ich mir das vorstellen? Sozusagen so 'ne Nutz so 'n so die haben einen Nutzen für dich oder wie?
Ja, auf jeden Fall. <chuckles> Ja, äh, al äh, Nu Nutzfreundschaft hört sich dann das hört sich schon wieder 'n bisschen, äh, ja, hart an. Es es ist halt einfach dann cool, so jemanden zu haben, mit dem man spielen kann. Da das kann man so auslegen, aber
Dass du nicht alleine spielen musst? <chuckles> Ja. Oder der einen in in den Ranks ke so trägt mäßig, ne? <laughs>
<laughs> Ja, klar, äh, e es es so ist das gar nicht gemeint, so. Man hat halt einfach jemanden ich meine, zusammen macht's immer mehr Spaß. Das ist ja dann für die anderen hoffentlich auch so, wenn sie mit mir spielen können. Deswegen
Nein, war nur Spaß. Ja. Ja. Aber du unter unterscheidest ja so 'n bisschen so, ne? Du hast die halt durchs Zocken kennengelernt und mehr auch nicht, so. Also, so das ist ja auch völlig in Ordnung, ne glaube ich. Und, ähm, ja glaubst du so in Zukunft was denkst du? Die Generation oder auch die na n die, ja, GenZ-ler oder so, ne, Generation unter die dir, d wie definieren die Nähe? Als also, anders als du?
Ja. <laughs> Ja, ähm, das ist natürlich jetzt schwierig, wenn man damit aufwächst, mit Social Media, dass man das noch so richtig unterscheiden kann. Aber wie gesagt, ich glaube, so dieses Gefühl, wirklich was in Person zu machen, das wird durch Social Media nicht so leicht ersetzt.
Mhm.